ただ恐ろしいっていうかね。うんうんうん。
ありが <laughs> いや、でもなんかそこのね、なんかバイクの乗り方とかに慣れてから日本帰ったら、ちょっとなんか違反しちゃいそうで怖いですよね、ちょっと。<chuckles>
うん。 いやいや、いや、ほんとそうですよ。誰も交通ルールがない感じですもん。で、すごい
ああ、そうな、あんま取り締まる人とかもいむらっしゃなかったんすか？
いないす。で、クラクションをめちゃめちゃ鳴らすんですね。
おお、こわ。
それは私もなんか、で、私その時は、日本人はとにかく運転しちゃ駄目なんで、絶対できないから、ドライバーさんがいるんですよ。で、ドライバーさんっていう人が、もうピッピピッピ朝から、なんて失礼な人なんだろうと思ってたら、なん、よく見てたら、コミュニケーション取ってんですよ、車同士で。ピピみたい、ピヨーみたいな、ピピピーみたいな。<laughs> そう。 そう、そうそう、なんか日本だと失礼極まりないじゃないすか。ビビビビビ。鳴らさないでしょ、だからもう、ほんっとに嫌だったんだけど、「あ、コミュニケーション取ってる」って最後らへん気づいてきて。そうなんだと思って。
うーん。 へえ。 ええ。<laughs> <laughs> ああ、<laughs> モールス信号じゃないけどみたいな。 いや、なてんね、基本鳴らさないじゃないですか、クラクションなんて。 うん。 ああ。<chuckles> 文化的な差異だな、ほんとに。
いや、ほんとですよね。うん。面白かったですね。なんでね、ほんとにでも色んな人が優しくて、てつだあの助けてくれたんですよね。
ええ。いや、うん。 へえ。 ええ、結構どうなんすか？な、ベトナムとかってちょっとあんまね、あの偏見かもしんないすけど、あんまなんか、治安はなんかいいイメージが正直ないんですけど、別にそんな苦労とかもなく？うん。
うん。うん。 あ、そうなんです。別にでもあの一人で歩いてても平気なんですけど、割とそんなに危なくはないんだけれども、でもあれなんですよ。結構、悪い人は悪いんですよ。やっぱりね。あのなんで、あのスリみたいな人も
ええ。 うーん。 うん。 <laughs> あ、だからうん、旅行をこう、してる人だろなって思って。
いる。だから日本人なんかは、なんかもう、ほとんど気にしないじゃないすか、気にしてない。そうそう、気にしてなくて歩いてて、やっぱ同僚とかは、あの iPhone 取られたりとかはしてましたね。うーん。
やば。 ああ、お、iPhone はね、しっかり多分、分解しても高く売れるだろうしな。うん。
ねえ。 ああ、そうなんですよ。でもね、それバッグの中に入れてたのに、開けて持ってくんですよね。
ええ。 あえ、こわい、すごい。
うーん、そう。だからそのすごく人が多いとき、ところとかはやっぱり気をつけなくちゃいけなくて。そう。
ああ。じゃあ、やっぱりなんか、旅行、なんかもう、観光地、名所のにみたいなとこ行く時はもう、ほんとにちゃんと注意して。
うん。 や、ほんとそうなんです。そういうところは危ないです。確かに。すごくその
へえ、あ、住んでたところは別にそんな、あのめちゃくちゃ人いるって感じ
あの、そうですね、にあの日本人街っていうかね、日本人がいるようなところの近くだったんですけど、なんでそんなに治安が悪いとかはなかったんですけど、あ、それで思い出したんだけど、その、でもただ、そのゴミ置き場みたいな、普通マンションとかだとあるじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。 へえ。 うん。 <laughs> あ、ありますよね。だからほんとに、マンションの目の前にみんながまとめておくような場所。
そう、ね、なんかね、そういう専門のなんか建物じゃないけど、あるじゃないですか、日本だと。それがなくって、道端に置くんですよ。
ああ、ありますあります。 ええ！え、じゃあどうすんすか？道端に置く？
いつでも置いていいんですよ。しかも。